أهلًا وسهلًا، أ مساء النور، الأخبار كُلّه كويس الحمد لله، أنت عامل إيه؟
م مساء الخير إيه الأخبار؟ أهلًا وسهلًا، عامل إيه النهارده؟ أنا زَي الفل لو أنت زَي الفل، الحمد لله.
وإيه أخبار الجو عندك في المكان اللي أنت فيه؟
الجو جميل النهارده شمس، و ادّي له بس إيه كام ساعة كده هتلاقيه بيمطّر.
آآ، لأ، أنا الجو عندنا ح حَرّ، لأ النهارده الجو حَرّ، أنا مش مبسوط، أنا باحب الشتا بصراحة، ف أنا مستني الشتا. <laughs>
خير إن شاء الله، أنت الجو عندك عا عامل إيه النهارده؟ أنا باحب الشتا برضه، بس ال الجو الحَرّ ال الج الج يعني في يعني في في في ناس صحابي عايشين في وأهلي عايشين في في ولايات تانية، بجد تلج، تلج، تلج أوي، ويعني أنا ما اقدَرش السقوعية دي.
أنا بصراحة حتى ال يعني آآ، شغلي لمّا بابقى شغّال أنا بابقى مبسوط أكتر في الشغل في الشتا، آآ، باحس إن أنا قادر أدّي أكتر، طبعًا و وده يدخّلنا للموضوع بتاعنا آآ، اللي هو عن الشغل و السعادة يعني آآ، أنت في شغلك طبعًا، طبعًا أكيد فيه زَي ما فيه سعادة، فيه حُزن بيبقى فيه فترا بس إحنا عايزين نتكلّم على ال على ال ال ال الحتّة ال آه الإيجابية الحتّة الإيجابية في الم في الشغل، ممكن تقول لي إيه الحاجات يعني مش حاجة واحدة بقى، قُل لي كُلّ الحاجات اللي ممكن تخلّيك تحس بفرحة وأنت شغّال؟
آه، تمام. بجد؟ ي يالّا بينا، يالّا بينا. حلو. حلو. طبعًا، طبعًا. على الحلو النهارده، ع على الحلو اللي في الشغل. طبعًا، طبعًا. آه.

اهم إيه اللي حصل؟
آآ لمّا خلّصت آآ لمّا لمّا لمّا حاسبوني، خدت بعضي ومشيت قبل ما أمشي الست بتقول لي: "إحنا ممكن نحتاجَك الأسبوع الجاي وبتاع" قُلت لها: "طبع يا لهوي ده أنا عينيا الإتنين." وأول لمّا مشيت، سبحان الله بعد أس بعد أسبوعين آآ الراجل الط آآ هو الراجل كان الطبّاخ آآ جاله مشاكل جاله إصابة في ضهره كان لازم يعمل عملية في ضهره وخلاص هو برّا برّا القصّة فكانوا محتاجينّي أنا بقى.
تمام. <laughs> تمام خلاص. تمام. والمكان قَفل. تمام
وي ويكلموني وما أردش عليهم، وبُص ويكلموني من تليفون تاني أرد إيه ده إيه ده معلش أنا معلش لازم أروح.
طَب اقفل دلوقتي وهاكلمك تاني <giggles>
بالضبط <laughs>
لأ بُص يعني آمم آه طبعًا، يعني ما هو ده اللي أنا هاحكي لَك عليه، بس أنا مرّيت آآ يعني في في في آآ بيئة بيئة عَمل أكبر شوية يعني أنت كنت في بيئة عمل صغيرة، فبيئة عمل آآ يعني مثلًا هادّي لَك كذا كذا مثال آآ فيه حاجات بت بتضايق، يعني مثلًا إحنا شغّالين على مشروع، المشروع دوّة المفروض فيه شغل كتير على الكمبيوتر، فأنا قُمت بالشغل كله، يعني أنا أنا وواحد تاني بس أنا اللي قُمت بالشغل كُلّه. آآ
أنت مرّت عليك حاجة زي كده قبل كده والّا لأ؟ صح. اتفضّل. آه. حلو. طبعًا. ما شاء الله. أنت شكلَك ال بتشتغل في كل حاجة شكلَك <chuckles>
آآ بُص أنا باكتب بسرعة وأنا ك أساسًا كنت يعني شغّال في الكمبيوتر فترة 20 سنة، فموضوع الحاجات الpresentation والحاجات دي أ وما عنديش مشكلة، بس تخيّل لمّا جولنا في الاجتماع، ولقيت اللي هو آآ زميلي في الشغل، بيقول لهم: "أنا وكذا عملنا كذا كذا كذا" <tsk> فأنا ساعتها يعني أنا لو مكانه هاقول بصراحة أنا كنت باعمل كذا، وهو اللي قام بالموضوع ده كله، ده أول حاجة، تاني حاجة آآ أنت ك كلمتني إن فيه مشاكل بتحصل في الشغل آه طبعًا وفيه ناس ممكن تتكلم وِحِش بس الحل هنا مش من عندَك ولا من عندي يعني أنا دلوقتي أنا مثلًا مدير
فأنت الفاهم اللي فيهم، بالضبط أيوه. آه. آه. بالضبط آه. حقَّك. طبعًا. حلو.
المفروض ده لو حصل مشاكل عندَك بسبب ال مجموعة العمل أنا اللي غلطان، لأن المدير هو المفروض اللي يحل المشاكل دي ما بين ال العاملين، وما يخليش حد يحصل مشاكل، والنهاردة زي ما أنا قُلت لَك، يعني دلوقتي أنت بتشتغل بتيجي في ميعادك، بتعمل اللي عليك وحد تاني ما بيعملش، مش لازم أروح أوبّخه بس أنا على الأقل على الأقل لازم أجي أشكُرَك وأقول لَك متشكِّر أوي على فكرة أنت بذلت مجهود كبير، ده هيدّي لَك آآ شعور بال بال بال بالإمتنان وبالسعادة.
صح. صح. وهو المف طبعًا صح. إنَّك ساعدتني بالضبط. طبعًا ال صاحب صاحبك اللي كان شغّال معاك ما عملش كده خالص، صح؟
وص وصاحبي دوّة آآ ال آآ هي الفكرة أنا باقول لَك أنا ما كانش عندي مشاكل غير إن هو ما قالش الحقيقة.

امم، تبقى كويس فيها جدًا، وبعد كده تحبها. صح، صح، صح، لأ، صح. اتفضل.
بالضبط. تمام. طيّب طيّب بُص، آآ، يعني، آآ، أنت عارف طبعًا إن للأسف آآ، زي ما فيه ناس، آآ، بيتعاونوا في العمل، فيه ناس بتحاول تعمل لك مشاكل. ممكن تكلمني أنت إيه رأيك لمّا بيبقى فيه تعاون جماعي في الشغل؟ آآ، تقول لي السلبيات، إيجابيات، الاتنين، لو أنت مرّيت بالموضوعين، ممكن تكلمني عنهم؟
طبعًا. صح. آه. آه، طبعًا، طبعًا. آآ، يعني أنا باشوف مثلًا إن الحا الحاجات الك الكويّسة اللي بت تحصل في الشغل لما مع الشغل الجماعي إن أنت بتتعرف على ناس ج جديدة، آآ، و آآ، ب بتشتغلوا م مع بعض، آآ، وبتخلصوا الشغل أسرع، وبيخلّي الشغل ممتع أكتر. يعني أنا، آآ، من النوع اللي هو باحب ممكن آه أحب أشتغل لوحدي، بس بييجي لي فترة برضه باكون إيه؟ آآ، كل فين وفين أحب أشتغل مع ناس، أحب أتكلّم مع ناس، أحب، آآ نشتغل ع بالضبط، نشتعل مع فريق ونخلص الموضوع. فيه برضه من الناحية التانية، آآ، كانت فيه واحدة صاحبتي معايا في الفصل، كانت بتقول لي إن في شغلها الناس اللي معاها في الشغل كانوا دايمًا بيتكلّموا وِحِش عليها هي وز وزوجها. طَب هُم هُم أصلًا يعني مال هُم هو أنتم، أنتم مالكم؟ يعني حضرتك فاهم؟ هُم يعني
تمام. بالضبط. تحب تشتغل مع فريق. تمام. تمام. تمام. اهي دي بيئة مش كويّسة للشغل، للأسف. دي السلبيات اللي بتبقى في ال في الteam أو الفريق العمل.
بالضبط ف بالضبط ف هي دي السلبيات، بالضبط. بالضبط، صح، صح، مليون في المِيّة وهي دي الحاجات أنا باحس اللي بتخلّي الناس، آآ، تكره شغلها عشان، آآ، مين مين طبعًا يحب شغل يعني لو يعني تخيل أنت بتروح الشغل وناس بيتكلّموا عليك وِحِش، أكيد مش هتحب الشغل. ف آآ، نو
بالضبط، طبعًا، طبعًا. لأ، ده فيه حاجات كتير، يعني أنت لو مسكتها بس أنت بخبرتك، فيه حاجة حصلت معاك أنت؟
طبعًا ده كده كده فيه حاجة، آآ، أنا بُص أنا يعني حصلت معايا حاجة وحشة، كنت شغّالها عند ناس